Evet. Eee, şimdi direkt söyleyeceğim zaten bu dünyada 1 numara, eee, dediğimde direkt anlayacaksın, Almanya, <chuckles> eee, yani, özellikle
Hı hı. Hı hı. Evet. Ha ha. A, evet, tabii, tabii, tabii, tabii. D ç öncü Avrupa ülkeleri arasında, değil mi?
Kesinlikle ve bu, eee, yıllık gelirinin, yani, eee, çoğu da bu geri dönüşümden kazanılıyor. Eee, çok önem veriyor, ııı, Alman hükümeti bu konuya, özellikle plastiklere. Eee, böyle. Hı hı.
Hı hı. Ha. Evet. Çok ilginç. Evet, evet. Peki, sen evde plastik kullanımını azaltmak için, eee, yaptığın yöntemlerin var mı? Böyle, küçük ama etkili değişiklikler hayatında.
Kesinlikle. Kesinlikle, yani, şöyle, eee, benim aslında birden fazla yöntemim var. Eee, çünkü ben de bu konuya çok önem veriyorum. Öncelikle, eee, tüketimi azaltıyorum, yani, tüketimi azaltmak çok önemli bu noktada.
Hı hı. Harika. Harika. Hı hı. Na nasıl nasıl başarıyorsun bunu? Mesela, su, emm, içmek için, hani, eee, çeşmeyi mi kullanıyorsun yoksa, eee, filtre cihazları mı kullanıyorsun? Nedir yöntemin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Şimdi şöyle, eee, tüketimi azaltmak adına yaptığım birçok yöntem var. Eee, mesela, bunlardan bir tanesi, alışverişte tek <clears throat> kullanımlık plastik ürünlerden kaçınıyorum, eee, yani, örnek veriyorum, mesela, pipet, eee, kesinlikle kullanmam. Eee, işte, plastik çatal, bıçak, eee, plastik tabak, eee, poşet vs. kullanmam. Bir diğer yöntemi bu <chuckles>
Hı hı. Harika. Hı hı. Evet, evet. Harika. Süper bir başlangıç. Süper bir başlangıç. Evet.
Evet, bir diğer bir yöntemim su veya, eee, içecekleri plastik şişede almak yerine metal, cam veya yeniden doldurulabilir matara kullanıyorum. <clears throat> Özellikle bu çok önemli. <smacks lips> Çünkü
Hı hı. Harika. Süper, süper. Tam da onu diyecektim. Plastik ambalaj yerine, acaba alternatif, eee, bir, eee, seçimin, tercihin var mı, diye. Eee, sen zaten söyledin. Evet, başka?
Hı hı. Elbette. Eee, mesela, eee, ambalajsız veya geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünleri tercih ediyorum. Eee, bu çok önemli geri dönüşüm konusunda. Onun dışında
Hı hı. Evet. Ö ö örnek verebilir misin buna da?

Eee, aslında bunun birçok yolu var. Eee, bence pra plastik atıklarla başa çıkmanın en etkili yolu hem bireysel, eee, hem de toplumsal düzeyde bilinçli, eee, davranmak bence.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet, evet, evet, çok haklısın, çok haklısın. Peki bu plastik atık, ımm, konusunda ilk farkındalığın ne zaman başladı? Seni, eee, buna yönlendiren ya da tetikleyen bir şeyler oldu mu?
Eee Hı hı. E, tabii ki. Eee, ilk babamla başladı açıkçası. Eee, babam, eee, bu plastik, eee, atıkları hep biriktirirdi. Eee, daha sonra onu geri dönüşüme götürürdü ama en güzeli de şuydu: Eee, benim ülkemde şöyle bir uygulama vardı, bu içtiğimiz su şişelerinin kapaklarını toplardı babam ve bunlarla daha sonra tekerlekli sandalye alıp, eee, ihtiyacı olanlara verilirdi.
Hımm. Evet. Ha ha. Evet. Evet. Ha, bu bu bö böyle bir proje vardı, yani. Eee, o ba babanız da plastik, eee, şişelerinin kapaklarını ayrı, eee, diğerlerini de ayrı bir şekilde, eee, geri dönüşüme katmayı tercih ediyordu.
Evet. Hı hı. Aynen öyle yani bir ilk babamla başladı açıkçası. Hem böylelikle doğa kirlenmemiş oluyor plastik atıklarla geri dönüştürüldüğü için hem de, eee, s ş yani engelli bir bireyin, eee, mutlu olması sağlanıyor, ihtiyacı oluyor.
Harika. Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Tabii, tabii, hayatını kolaylaştıracak bir, eee, şeyde, eee, herhâlde payının olması çok mutlu etmiştir babanı da. Eee, peki m eee, hangi ülkede yaşıyorsun? Bunu soruyorum çünkü, eee, her ülkenin kendine göre kuralları var plastik atıklar için.
Kesinlikle. Elbette.

Tabii. Eee, yani, şöyle söyleyeyim, mesela, eee, domatesler, eee, Schale satılır, eee, plastik ama ben bu Schale domates almak yerine kendim elimle seçip eee
Evet. Hı hı. Seçerek, evet, evet. Eski alışkanlıklar aslında, eee, eskiden olduğu gibi, eee, davranıyorsun. Evet, evet, evet. <chuckles>
Kesinlikle. A, evet. Eee, mesela bir diğeri de bu tüketimi azaltmak üzerine konuştum az önce. Eee, bir diğeri de yeniden kullanmak. <tsk> Yani, şöyle, işte, plastik kutuları, kavanozları, ııı, veya şişeleri atmak yerine, eee, evde saklama kabı olarak değerlendiriyorum.
Hı hı. Nasıl? Ha, evet. Evet, evet. Evet, evet. E, harika tabii. Yani, sonuçta çöpe gitmiyor. Eee, sen de yeni bir alışveriş yapmıyorsun bunun için. Eee, harika bir geri dönüşüm oluyor. Peki, plastik kullanımını, hani, tamamen sıfırlamak mümkün mü yoksa belli alanlarda da kaçınılmaz mı?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Eee, kesinlikle mümkün değil. Belli alanlarda kaçırılmaz. Eee, özellikle sadece bunu, hani, yiyecek için değil de, eee, şey, eee, kullandığımız eşyalarda, ııı, tutun, yani, eee, birçok şeye kadar, eee, her şey plastik içerebiliyor açıkçası, yani, o noktada mümkün değil.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Çok da, eee, çok da mümkün değil tamamen kurtulmak o zaman. Eee, peki, bu tekrar kullanılabilir şişeler, poşetlerle ilgili rutinin var mı? Bununla ilgili, bir rutin geliştirdin mi? Eee, yani, bunlar günlük hayatını nasıl etkiliyor?
Hı hı. Evet. Hı hı.